No, ma anche perché in zona di Torino non è che ci sono tantissimi trekking particolarmente difficili perché p in pianura. Però a me piace fare trekking soprattutto d'estate, andare in montagna e e anche mettersi un po' al lavoro, nonostante io sia molto pigra nella mia però, e ecco, diciamo che in mezzo alla natura mi vien voglia di cammina diciamo che a Torino mi aiutava a fare delle passeggiate magari nel weekend giusto perché mi rendevo do cioè era la mia ora d'aria, un po' come in carcere.
Certo. <laughs> Ah-ah. Okay. Ah-ah. Certo.

Allora, mi mette proprio pesantezza, quando intorno a me non c'è manco un viale alberato, una un'aiuola anche triste, eh, non non mi aspetto i giardini di Caserta, però, mhmm, una una cosa sempli per vedere un po' di verde anche perché veramente il cemento dopo un po'
Mh-mh. Certo. <chuckles> Un minimo.
è brutale <chuckles> e quindi non so anche proprio l'odore del mhmm, dell'erba, eccetera. Se invece sentire smo tutto il giorno mi faceva sentire in gabbia.
Stanca, certo, certo. Ah-ah. Certo. E, mhmm, volevo chiederti: qual è la differenza tra quando sei magari in una città più grande e quando invece sei sei a casa dai tuoi genitori, perché come mi dicevi c'è tanto verde, cioè cambia proprio un po', ehm, il tuo stato mentale?